Está, esta esta cuestión de ¿qué quieres para para ti y qué esperas eh, poner eh o cómo quieres educar a tus hijos? Y si yo no estoy presente
Okey.
entonces nunca voy a poder educar a mis hijos, nunca voy a poder pasar tradiciones que yo tengo a mi familia. Entonces, el viajar, el emigrar a otro país, el tener un trabajo que me mantenga fuera no es opción.
Okey, okey, sí, claro.
¿Sí? Entonces perdón.
Y Y bueno, ya y en este caso, perdona, perdona, pero bueno, referente a esto referente a esto, este, meramente tu tu forma para poderte ir y todo este este tema, o sea, sí va muy de la mano a lo que también es bueno para tu familia, ¿no? O sea, no, no sacrificarías eso.
No, no Claro, el mira, el dinero, lo económico, pues es vital. <chuckles> Es es, o sea, hay hay por ahí quien dice, no, pues el dinero no compra la feli no hace la felicidad la compra ya hecha, ¿no? Entonces, <laughs> ¿tanto vale? Ahí va, hermano, ya está, no no ocupas agregarle más que agua para que No, este, <laughs> no, eh no, ya, este, ya en serio, ¿qué pasa? Es es ay, es que también es un punto de inflexión. Am, eh, es más, no no te voy a no nos vamos a ir muy lejos. Hace como unos 6 meses, este igual y aunque tengo un trabajo fijo y de repente busco un segundo ingreso, pues siempre estoy en la búsqueda de, no sé, esta esta
Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí, por supuesto. <laughs> Sí, sí, sí, claro. <chuckles> <laughs> Ujú, sí, claro. Ujú.
este unicornio de empleo que, a ver si algún día me encuentro, <chuckles> y y enc encontrando o o buscando, eh, aplicando en diferentes, este, eh trabajos en línea y y presenciales, eh, me encuentro con o digo, me me contactan de una empresa donde apliqué para un trabajo remoto, pero terminaron, of terminaron ofreciéndome un un trabajo presencial
Ujú. Sí. Okey.